<laughs> Tapi lucu sih ya, Kak. Nah, ada nggak, pelajaran penting yang kamu dapet dari pengalaman nyasar itu?
Wah, ada banget. Pertama nih, yang aku sadar ya, Kak, eee, selain kita harus punya cash, punya debit, bawa Wi-Fi, atau nggak kalaupun kamu punya JavaMifi nih, kan itu Wi-Fi portabel, ya. Tetep aja, eee, beli eSIM, kayaknya, gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih, apa yang terjadi. Bisa jadi ada kasus juga, mmm, Wi-Fi portabelnya tiba-tiba habis baterai, kan bisa banget ya, terjadi kayak gitu, ya. Mhm, walaupun sebenernya kita udah kewajiban tuh, kalau misalnya Wi-Fi portabel harus selalu full, eh, baterainya. Cuman bisa jadi kan, Kak, kayak apa pun bisa terjadi, kalo di luar negeri tuh, gitu kan.
Mmm. Mhm. Iya. Mmm. Mmm, iya, betul juga. Mhm mhm. Mhm. Mhm, iya iya. Jadi, beli eSIM kalo, eee, lagi mau ke luar negeri, gitu ya?
Nah, jadinya Bener banget, Kak. Jadi kayak, mmm, cari cara biar cari seaman mungkin deh, gitu. Terus juga, sebenernya, eee, menurut aku, walaupun walaupun sebenernya aku dapet hidden gem dan lain-lainnya, itu sebenernya tetep nggak bijak sih, Kak. Kenapa? Karena sebenernya, eee, kalo dipikir-pikir lagi, sebenernya aku tinggal minta aja kan, minta tolong kan, sebenernya, hidupin hotspot. Nggak harus keluar duit kan, sebenernya, untuk makan? Nah
<chuckles> Mhm? Mmm. Iya. Mhm. <laughs> Dan jadi, eee, jadwalnya juga keteteran juga, nggak sih, Kak?
Bener banget, Kak. Iya, dan itu lag lebih memperpanjang per mmm, permasalahan, sebenarnya. Padahal, di situ, apalagi di Harajuku ya, waktu itu, itu tuh bener-bener banyak turis dan banyak selain orang Jepang itu banyak banget, Kak. Ada orang i ada orang barat, ada orang Indonesia juga ada, Kak. Sebenernya kalo dipikir-pikir lagi kayak, eee, kalaupun minta tolong sama orang Indonesia pasti dibantuin, kan? Apalagi kita sama-sama orang Indonesia. Nah, itu kita itu nggak kepikiran! Kita yang kayak udah b keburu panik, gitu lo. Jadinya
Mmm. <chuckles> Heeh, oke. Mhm. Oh. Iya iya. Iya. <laughs> Karena keburu panik, heeh.
Bener banget, Kak. Jadi, eee, itu juga salah satu tuh, pelajaran. Kalo misalnya, eee, ada hal yang mengagetkan atau menakutkan, itu jangan keburu panik duluan. Itu santaiin dulu aja, gitu, mhm. Mhm, banyak pelajarannya. <chuckles>
Mmm, oke oke, pelajaran berharga, ini. <chuckles> Nah, sekarang kalau misalkan heeh. <chuckles> Sekarang kalau misalkan diingat-ingat lagi, Kak, kamu itu lebih ngerasanya malu, lucu, atau malah pengen ngalamin lagi, biar seru? <laughs>
Mhm. Aduh, nggak mau. Nggak mau kalo ngalamin lagi ya, amit-amit, ya ampun. <chuckles> Tapi kalo diinget-inget sekarang, lucu sih. Lebih ke lucu. Lucu karena, panik aku bodoh ternyata, kayak y ribet banget paniknya, ampe nyari kafe. <laughs>
Enggak mau. <laughs> Oke. Hmm. <laughs> Iya iya, lucu lucu. <chuckles> Oke, deh.
Gitu. Ya ampun, makasih banyak ya, Kak, udah nanya-nanya, ya ampun.
Iya. Iya, Kak, sama-sama, makasih juga udah berbagi cerita yang lucu ini ke aku. <giggles>
<laughs> Sama-sama. Nah, aku kup pergi dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ya.

Ya, jelas paniklah, ninggalin anak orang. <chuckles>
<laughs> Bener, terus, eee, dia juga protes, kayak, "Kenapa telfon gue nggak dijawab-jawab?" Gitu kan. Terus aku aku protes baliklah, "Lah, itu WiFi portable sama elu, bukan sama gue, gue nggak punya internet", gue bilang kayak gitu. <laughs>
Hmm. Mhm. <chuckles> Oke, lucu sih, Kak. <chuckles>
Aduh, ya ampun. Terus akhirnya, aku bilang tuh kayak, "Ya, udah, gue disini ada," mmm, aku share location, terus kayak ternyata itu jarak aku sama temen aku ini jauh banget, Kak, ya ampun. Mhm.
Heeh. Oh, ya. <chuckles> Tapi tuh masih masih bisa dijangkau jalan kaki apa jauh segimana, tuh?
Eee, iya masih bisa dijangkau jalan kaki, cuman bagi kita yang non pejalan kaki ya, sebenarnya itu jauh sih sampai kayak, 30 menitan jalan kaki.
Oh, oke. <chuckles> Wow, jauh banget, Kak, itu. <chuckles> Terus akhirnya?
<laughs> Terus akhirnya merekalah yang dateng. Tau nggak sih, aku masih gegayaan lagi, kayak kelakuan princess nih, banyak gaya nih, aku bilang kayak gini, eee, pokoknya temen aku bilang gini kan, yang yang mereka yang mereka udah berbondong pergi itu, mereka bilang gini, "Ya, udah ke sini aja, mmm, ikutin ikutin kita aja." gitu kan. Terus aku yang kayak, "Nggak usah, kalian ke kafe ini aja, enak makanannya, gue lagi menikmati makanan", Aku bilang kayak gitu.
Heeh. Kenapa? <laughs> Iya. Mmm. Oh. <chuckles> Oke, biarkan aku menikmati makanan, kalian ke sini.
Betul. Iya, kayak santai aja nggak, sih. Kalian pasti laper juga nggak sih, setelah jalan gitu, udah nggak sih, mau pesen disini aja, gitu. <laughs>
Heeh. Iya iya. Dan bisa berbagi hidden gem juga ya.
Betul, iya, dan akhirnya m dari mereka yang dateng itu udah emosi banget kan kayak, "Ya, ampun kenapa sih bisa bisa terpisah", gitu kan sampai akhirnya mereka pesen makan, eh, "Enak juga", mereka bilang kayak gitu. Nggak jadi marah. <laughs>
Heeh. Wah. <chuckles> Oke oke. Nah, terus, eee, udah ketemu tuh di kafe, selesai makan-makan pulang, apa gimana?
Oh, kita reviu dulu nih, Kak, kayak, "Kenapa sih? Kita salah di bagian mana sih ini?", gitu kan. Nah, jadi, ternyata waktu aku bilang, "Eh, kita ke Adidas dulu, ya", itu yang awal banget. Itu temen aku nggak denger, Kak.
Oh. Heeh. <chuckles> Mhm. Oke, jadi dia nggak menangkap omongan kamu ya.
Itu tuh mana Bener, dia itu nggak fokus gitu, dia juga lagi ngelihat sepatu waktu itu kan. Jadi waktu kita cabut, itu dia sebenarnya nggak sadar, terus pokoknya itu udah hancur dari awal, Kak, ternyata, Kak. <chuckles> Mmm, dan mereka itu sadar waktu kita nggak ada itu udah kayak 15-20 menit setelah mereka jalan.
Mmm. Oke. Mmm, <chuckles> iya iya. Mmm. Mmm, oke oke. <chuckles>
Mhm, gitu kayak, "Eh, nih nih anak 2 biji kemana?" gitu kan. "Hah? Iya mana?" Terus mereka call-call aku, loh, udah nggak ada lagi tuh, aku udah nggak punya internet kan. <chuckles> Ya ampun itu huru-hara banget, Kak, serius, Kak. <chuckles>
Eh. <chuckles> Ah, oke.

Oh ja dari hape gitu, nggak bisa ya?
Nggak bisa, karena gak ada internet Kak.
Oh iya karena nggak ada internet, betul betul oke, menarik menarik, berarti harus siap, eee, debit atau cash ya?
Heeh. Bener banget Kak, syukurnya disitu aku emang bawa cash ya, jadinya gampang lah gitu. Jadinya eee, mhm?
Mhm. Oh, oke. Nah mhm? Nah terus setelah kamu sampai udah sampai ke kafenya, apa yang kamu lakukan?
Nah, kita pesen dulu nih <chuckles> kita laper, kita iya kita panik dan laper gitu kan bi ma alangkah baiknya jika panik dan kenyang gitu ya sebenernya ya. Nah jadinya ya udah te aku aku pesen makanan, dia pesen makanan juga terus kita tuh yang kayak, WiFi? WiFi? Kita gitu.
Pesen makanan dulu. <laughs> <laughs> Oke, heeh. Heeh. <chuckles> Oke. Mhm. Oh iya? <chuckles>
Terus dia terus dia yang kayak, "Oh oh oh oh" dia begitu "yes yes yes" gitu kan, terus kita dikasih tuh password dan nama WiFi-nya.
Oh. Oh. Oh oke, untung dia juga membantu ya?
Eee, langsung lah kita connect. Betul, syukurlah gitukan akhirnya dia membe dia memberikan WiFi-nya terus akhirnya kita langsung, eee, apa itu namanya, langsung connect dan disitu ternyata misscall temen aku banyak banget.
Mhm. Mhm. Wow <chuckles> jadi temen kamu juga nyariin kamu tuh semua?
<chuckles> Bener Kak, kayak ya ampun. Nah terus waktu aku, mmm, hidupin call aku itu, dia langsung kayak, eee, aku itu nggak sampai 5 menit, itu temen aku langsung nge-call aku lagi tapi kali ini kehubung kan.
Oke. Heeh. Mhm. Oh. Iya iya.
Nah terus habis itu, aku langsung angkat teleponnya, terus dia bilang, "Lo dimana?" Gitu, dia udah panik banget Kak suaranya, Kak. <chuckles>
<laughs>

Oh ya ya, aku ngerti.
Mhm, jadi kayak banyak store-store gitu, banyak toko-toko kecil gitu, Kak.
Hmm. Iya iya terus, terus gimana tuh?
Nah, nah, jadi waktu itu, eee, syukurnya aku itu, eee, tersesatnya enggak sendiri, Kak, tapi bareng sama teman aku, 2. Kita berdua kita berdua waktu itu. Nah, untung banget, ya ampun. Nah, jadi waktu itu kita memang apa ya, masalahnya itu adalah aku itu memang enggak pakai SIM card, Kak. Jadi kalau misalnya, eee, ke luar negeri kan harusnya biasanya kalau enggak pakai SIM card itu pakai apa sih, namanya itu kayak JavaMifi gitu loh. Jadi mhm, Wi-Fi portable gitu kan? Masalahnya adalah Wi-Fi portable-nya itu dipegang sama teman aku, bukan sama aku.
Mmm. <laughs> Oke. <laughs> Untung enggak sendiri ya? <chuckles> Oh. 0h ya, Wi-Fi gitu ya? Mhm. Temen kamu yang enggak ikut sama kamu nih?
Iya, y yang enggak, yang waktu itu ikut, cuman kita kepisah. <chuckles>
Oh, ya. Oke oke.
Mhm. Nah, jadi, eee, waktu itu aku sama teman aku memang lagi, mmm, pergi kan. Kita lagi jalan-jalan, wah enak lah intinya. Belanja belanji gitu ya, tiba-tiba, eee, aku itu sudah bilang sama teman aku yang megang po Wi-Fi portable nih, kayak, "Eh, kita ke" waktu itu kita mau ke Adidas dulu. Aku ingat banget kita ke Adidas. Terus aku bilang gini, eee
Mmm. Mhm. Mmm, hmm hmm. Iya. Oh iya? <laughs> Sampe tempatnya pun inget ya? <chuckles> Gimana?
Iya, karena itu trauma banget, Kak. Jadi aku bilang kayak, "Eh kita ke Adidas dulu, lu pada jangan pergi ya." Aku tuh bilang kayak gitu kan, Kak. Terus habis itu kayak, "Oke." Jadi aku sama temen aku berdua kita ke Adidas, terus kita cek-cek, mmm sepatu dan itu bahkan enggak sampai 15 menit, Kak, ke sebenernya. Nah, terus, eee, waktu kita balik lagi ke depan, mereka udah ilang.
Oh. Mhm. Heeh. Oh.